Mm, ikaw ba paano niyo ba bina-budget yung buwanang, ah, sahod mo? Parang, ah, kulang ba or sumasakto? <chuckles>
Mm. <chuckles> Isa. Wala, eh, wala talagang, pahirapan pag-dul pag-abutin 'yong dulo, eh, 'no, ah, higpit ng si higpit ng sinturon talaga.
Mm, sang-ayon 'no, kaya Oo. Tsaka alam mo yun, parang hindi talaga maiiwasan na kulang talaga minsan yung sinasahod 'pag bwanan no, kasi ang daming mga ibabawas pa dun sa sahod at magkano nalang ang matitira, kaya kailangan talaga din nating humanap ng mga dagdag pagkakakitaan no?
Higpit ng sinturon, oo. Mm. Totoo yan. Hmm. Oo, kum ex oh, kumbaga, ah, ibang trabaho, kung kaya.
Oo. Pagkakakitaan na legal naman siguro, kasi yung iba 'di ba parang alam mo yun, gusto nila easy money kumbaga, eh, no na parang, ah, mga ilegal yung mga ginagawa nila para kumita.
Mm, oo. <laughs> Huwag naman 'yon, mm. Ay, madali 'pag easy money. Easy money madali ring mawala 'yon, kasi hindi mo pinaghirapan 'yon. Hindi tatagal 'yon, 'di ba?
Mm. Ayan tama tama sang-ayon ako at parang, alam mo yun parang, ah, kailangan lang talaga natin maging masipag no. Kung gugustuhin natin na kumita me marami naman marami namang paraan 'di ba?
Mm. Mm. May paraan, oo maraming paraan. Ah, kagaya ko no'n, ang ginagawa ko, map ah, papasok ng trabaho, bago pumasok, eh, namamasada ako or kumukuha ako ng booking sa kumbaga para may panggasolina, may pang pamasahe. Gano'n din sa pag-uwi, oo.
Mm, mhm. Mm. Ah. Oo. 'Di ba? Sang-ayon. 'Di ba, kung hindi lang tayo maselan or hindi lang tayo mapili sa trabaho 'di ba, magkakaroon at magkakaroon tayo nang dagdag kita.
Hmm, mm. Diskarte lang.
Sang-ayon, pero alam mo yung iba kasi sa sobrang dami nilang mga dagdag kita, alam mo yun parang napapabayaan na din nila yung mga sarili nila, yung minsan hindi na yata sila natutulog ano. Dun lang ako medyo nalulungkot 'no, mm.
Oo, diskarte lang. Oo. Yun lang, oo, eh. <chuckles> Ay, hindi. Dun mali, mali yun. Eh, ang puhunan natin katawan natin, eh.
Sang-ayon 'no at parang
'Di ba, 'pag ang katawan mo, pinabayaan mo na, eh, paano ka paano ano 'yong mga pangarap mo wala na, 'di mo na makukuha lahat 'yon.
Mm. Mm, mm. Tama, sang-ayon 'no. Parang ang nangyayari, eh, nag-iipon ka lang dun sa pampaospital mo kung ganun yung nagiging lifestyle mo 'no?
Mm. Totoo yan. Oo. Eh, buti kung ospital ang kababagsakan mo.
Mm, yun na nga 'di ba? parang nakakalungkot din minsan.
Ba, eh, paano ku kung hindi lumagpas ka pa sa, ospital 'di ba? Ayun na mahirap, dahil sobrang sipag mo, sabi mo nga sobrang sipag mo.
Mm. <chuckles> Tama, yun yung nakakatakot. Mm, na wala ka nang babalikan ano?
Mhm, eh, kailangan mo ring mag-ipon.

'To gan'to i-mindset mo ipon ako trabaho tra 'yong katawan mo hindi na kinaya, oo. 'Yung trabaho mo i'yong katawan mo hindi na sumuko na.
Mm. 'Yun na nga. Sang-ayon at oo, kailangan lang siguro ng balanse 'no?
Naabuso mo na, eh, 'no. Pero may mga tip ka ba, ah, na para mag magsimulang mag-ipon ng emergency fund. Kahit maliit lang yong kita. Paano kaya? Mm.
Ay, ayan napakaganda ng, ah, tanong mo naman 'no, oo.
Balanse sa pag gastos siguro.
Oo tama, balanse sa paggastos lalo na, <gasps> ah, alam mo 'yun yung mga luho din kasi natin, eh, minsan talaga 'yun din yung mga nagiging hamon sa pag, ah, sa pag-iipon 'di ba?
<chuckles> Madalas
Mm.
Madalas 'yon. Eh, kasi kisu kumbaga halimbawa may pera ka, nadaan ka sa tiangge. "Uy, ang mura."
Mm, sang Mm.
200 lang. Binili mo. Mura, eh.
<chuckles> Hmm. Sang-ayon.
Ang tanong ginamit mo ba? Baka nakatabi lang do'n sa, ibabaw ng lamesa mo.